أنا آآ عايِز أغيِّر زيت الموتوسيكل ده، بس أنا مش عارِف أغيِّره إزاي. أنا بجد، أخُش على YouTube، هاكتب هاكتب نوع الموتوسيكل، model الموتسيكل، إزاي أعمله، آآ، خلاص. أنا في أنا في 10 دقايق اتعلَّمت حاجة جديدة، حضرتِك فاهمة؟ ف طبعًا زمان ز زمان، آآ في الجيل ال في الجيل، في ال في ال في ال في الأجيال عامةً اللي ما كانتِش فيه التكنولوجيا، آآ الم الموضوع كان صعب، عشان الم الإنسان طبعًا عشان اتفضَّلي.
أيوه. صح. أ جميل جدًا صح. أيوه. أ صح عندك حق ف برافو عليك. أيوه. أيوه. أيوه. فأنت طبعًا ل لو أي حاجة مضطر تروح للميكانيكي و وممكن تكون حاجة تافهة وتن و وأنت ممكن توفّر على نَفْسك فلوس كتير ووقتك.
ترُوح ميكانيكي، بالضبط. بالضبط. أو أو لو لو حد عايِز يتعلَّم حاجة آآ، ممكن ممكن يتعلَّمها لوحده، هتاخُده وقت أطول، طبعًا أنتَ كده ضيَّعت، ممكن مثلًا تاني يضيِّع 5 ساعات عشان النهارده يتعلَّم حاجة، ف في 10 دقايق، حضرتِك فاهمة؟ بالضبط.
أيوه. أيوه. في 10 دقايق، حقيقي. طَب أنا باشوف بصراحة إن ال عامةً وسائل التواصل الاجتماعي فيها يعني ام الاس باستفيد منها كتير جدًا، آه طبعًا هي ليها عيوب، لكن أنت ممكن تت يعني تتجنب العيوب دِيّة، بالنسبة لك أنت يعني أنت لو ض يعني إ إيه الحاجات اللي بتحس إن وسائل التواصل بتفيدك فيها؟ يعني أ أ غي اتفضل.
اتفضلي. طبعًا، طبعًا. طبعًا. هاقول لحضرتِك طبعًا، طبعًا هاقول لحضرتِك آآ، أو أوَلًا كده، أنا عايِش في أمريكا، أنا أنا يعني أنا أنا عايِش في أمريكا، بس أنا آمم، آآ عايِش حياتي كـل كلِّها في مصر، ولمَّا نقَلت أمريكا طبعًا، الحاجة الوحيدة اللي خ مخلِّياني متواصِل آآ مع أهلي، مع صُحابي، هي ال الوسائل ت ال ال التواصُل الاجتماعيَّة.
أيوه. أيوه. أيوه. كنت كنت لسه حاقولها النقطة الجاية أنت قُلتها قَبليّ. <laughs>
بس ما أنا عارف، ما أنا عارف بالضبط وح حضرتِك برضه مك ممكن تبقي تبقي تبقي تقولي لي عنها، ت تشرحي لي عنها أكتر، آآ بس طبعًا أنا ما أعرفش حضرتِك برضه مـز حض حضرتِك عاي عايشة فين؟ حضرتِك عايشة في أمريكا والّا
أيوه. كلّنا كل اللي موجودين على هنا م عايشين كلّنا في أمريكا.

بالضبط. أنا نَقلت هنا وأنا عندي 15 سنة. أنا أنا ال الولا أنا عايش في في في Florida، حضرتِك عايشة فين؟
اللي أنا أعرفه New jersey آآ، Florida is the s آه ?is sunshine state <laughs> آه، دي <chuckles> دي زي مصر بالضبط، يعني أنت مش حاسس بأي تغيير.
ال Sunshine State. بالضبط. بالظ أنا باحس New Yo أنا باحس New J Jersey هي بقى اللي زي مصر بالضبط. أنا قبل كده رُحت
<tsk> لأ م لأ. لأ، لأ مش زي ما هي في الح حت حِتت مُعينة، تجمعات العرب، آه.
في شوارع، في ش في في حِتَت مُعينة أ أنا أنا أنا ف يعني أنا قبل، أنا ل لمّا سافرت قبل كده، في واحدة صاحبتي خدتني آآ ال لشارع، هو بجد أنا حسيت إن أنا في مصر، الشوارع مش فاكر بس الشوارع الشارع اللي أنا كنت فيه، فيه محلات أكْل عربي، وفيه آآ
أيوه. أيوه. إيه هو؟ إيه ده، ده في New York والّا في New jersey؟
ده في Jersey.
م م آه ممكن، لأ، ما أعرفش أنت رُحت في أنهو؟ فيه تجمعات عربية، عندنا كمان هنا في في Paterson معظمها فلسطينيين، لبنانيين، عرب كتير.
طبعًا. بالضبط. أنا اكتشفت عامةً إن أمريكا فيها عرب كتير أوي.
آه، آه، آه. آآ بس هو عم كل ما بتمشي ف ف فيه كل في ولاية فيها تجمعات عرب معمو آآ مع بعض.
طبعًا، طبعًا، أكيد.
بس عامةً يعني سواء كده وأنا كمان والله يعني.
أنا انبسطت أوي بالمكال آه، أنا انبسطت انبسطت أوي بالمكالمة دي، واتعلّمت من حضرتِك بجد، بجد كتير أوي.
هو إحنا كمان، عن طريق التكنولوجيا اللي إحنا فيها، بنستفيد دلوقتي.
أكيد طبعًا، لأ كُلّنا بنستفيد طبعًا. ربّنا يخليكِ. أشكُرِك، بألْف سلامة.
شكرًا. مع السلامة، سلام.